Tu sais aujourd'hui, hem, heu, pour contexte en fait je suis dans le monde de l'informatique et j'ai eu, heu, une, heu, mmh, une promotion, hein. C'est c'est c'est c'est un très bel, heu, un très bon événement, je suis je suis content. Mais justement je change d'un ro je pars d'un rôle on va dire un peu plus technique, un rôle avec, heu, beaucoup plus de responsabilités et heu, heu, qu qui est un peu plus on va dire, heu, où tu es un peu plus occupé, ta tu dois gé gérer plus de choses tu vois?
Oui. Oui. Mmh mh. D'accord, d'accord et heu, donc déjà c'est une bonne nouvelle, heu, heu, tu es quand même contente de de cette évolution professionnelle?
Mmh. Oui, oui, non, bien sûr, heu, j je me mets a c'est, c'est c'est quelque chose qui qui qui me plaît puisque justement, heu, ça a été fait ça a nécessité quand même plusieurs années, heu, tu sais dans la carrière et cetera. Il faut aussi, heu, passer, heu, certains diplômes, certaines certifications. Heu, voilà ce ce changement en tout cas a eu lieu il y a il y a assez assez récemment et alors je suis très content. Mais c'est vrai que, heu, en fait, heu, d'avoir plus de responsabilités quelque chose que j'ai j'ai accepté, heu, avant, ça nécessite aussi, bah, en fait finalement un peu plus de temps et là la particularité actuelle c'est que, hem, en fait étant donné que j'ai libéré un poste- parce qu'en fait je suis toujours au sein du même département- j'ai libéré un poste, heu, qui était plus technique, mais du coup qui devient vacant et pris un poste qui l'était aussi qui était vacant mais qui maintenant moi je le prends, bah, ça fait qu'en fait je suis quand même encore, heu, entre les 2 rôles. Parce qu'il faut qu'on recrute et on est sur ce ce ce processus-là et ça prend quand même un peu de temps et entre-temps beh, je entre-temps je me retrouve en fait à faire, heu, on va dire, 2 postes un peu en même temps et et ouais et c'est là où ça devient un peu plus compliqué à gérer quoi.
Oh waouh, ouais. Oui. Oui. Mmh mh. Oui. D'accord. <chuckles> Ah mince! Ah, oui d'accord, non mais, je comprends. En fait, heu, c'est pas la responsabilité forcément de ton nouveau poste qui aujourd'hui, heu, te pose un peu problème. C'est plutôt le fait que, tant qu'il y a pas quelqu'un qui te remplace sur ton ancien poste, on te demande encore quelques tâches, heu, qui sont sur ton ancien poste, que tu n'aur heu, ne devrais pas avoir à faire, c'est ça?
Oui, exactement, hein, c'est ça. Après, heu, je j prends pas mal, j je comprends tout à fait. Je l'avais fait, heu, quand même en en état de cause, c'est-à-dire je savais qu'en en prenant ce poste, bah, l'autre allait être vacant et que quand même on allait faire une sorte de chillage, heu, et de de de transition, et même si c'est pas moi qui le fais maintenant à 100 %, c'est partager la tâche dans tout le département. Bah c'est quand même embêtant de se dire, heu, que tu dois, heu, tu ne peux pas encore te être à 100 %, heu, sur les les tâches de ton poste, même si je sais que s il y a pas que moi qui est dans ce cas-là. Pour autant tu vois c'est c'est c'est un peu embêtant de te dire, bah, tu dois faire des tâches techniques alors que tu aimerais te concentrer sur des choses un peu plus qui demandent quand même plus de compétences, qu'il y ait un peu plus de l'encadrement de personnes, ou du pilotage de projet tu vois?
Mmh mh. Mmh. D'accord. Oui. Oui, heu, oui, tu aimerais, heu, prendre pleinement place, heu, dans ton nouveau poste et et et appliquer tout ce que tu devrais faire, heu, avec tes responsabilités et à à charge d'une équipe et cetera, c'est ça?
Mmh. Oui exactement c'est ça, et et et et en plus de ça, bon, moi je me suis quand même au auto-formé. Je je je fais je faisais ça en parallèle de mon travail à temps à plein temps et j'ai réussi, et pour autant, heu heu, j'ai quand même un un soutien hein, de de de mon, enfin, mon chef et cetad, de de la hiérarchie, de de de de, heu et heu, d'ailleurs j'ai ju j'ai justement maintenant un rôle un peu qui se rapproche, heu, de on va dire de, heu, de la pas de la direction, mais de dans ces choix-là. Pour autant, hem, heu, ça affecte un peu en fait. Alors ça m'affecte pas au niveau du stress, mais quand même, heu, tu sais un peu on va dire la charge de travail, surtout dès qu'un problème arrive en fait, je je voilà je suis un peu entre les 2 c'est je dois gérer ce ce pro cette ce problème technique, en même temps gérer ce problème on va dire administratif et et c'est vrai que ça impacte quand même.
Mmh. Oui. Mmh. Mmh mh. Mmh. Oui. Oui. Mmh. Mmh, oui et et et qu'est-ce que tu ressens, heu c'est du stress que qu'est qu'est-ce qui te f qu'est-ce que ça te fait ressentir finalement d'être dans ces, heu, 2 postes pour l'instant?
Mmh. Bah pour l'instant, c'est vrai qu'au départ c'était encore un peu l'eu l'euphorie, hein. Tu es tu es vraiment content, heu, tu reçois des félicitations à droite, à gauche, heu, bah c'est c'est c'est super hein. Tout va bien ça ça te renforce justement dans ta motivation, dans dans dans ta fierté et tout, après, beh, il y a un côté, heu, terrain, heu, on va dire le le la réalité de la chose, même si j'avais quand même, heu, avant ça, hem, heu, j'avais quand même je faisais déjà des tâches un peu, on va dire plus, heu, à responsabilité avant cette transition là justement. Mais c'est vrai que là je me sens un peu, heu, on va dire, heu, overbooké, on va dire saturé. Pas je suis pas stressé, mais c'est vrai, peut-être que ça doit être aussi lié, heu, au fait qu'il y a les fêtes qui se rapprochent, donc on arrive dans les derniers rush, avec beaucoup plus de problèmes, beaucoup de choses et les bientôt les vacances, c'est un peu ça le le côté positif. Mais quand même, heu, tu vois, heu, c'est un peu difficile de de de de jouer entre, heu, les les z les priorités et ce qui est demandé quoi.
Bien sûr. Mmh. Mmh mh. Bien sûr. Ouais. Mmh oui. Oui. Bien sûr. C'est vrai que que oui, ce que j'entends, heu, c'est que finalement, hem, tu as apprécié, heu, qu'on qu'on qu'on considère ton travail et ton cheminement grâce à à ce poste, heu, mais c'est vrai que dans la réalité, heu, c'est la gestion du temps et la gestion des rôles qui qui, dans la réalité et la pratique, qui sont, heu, un peu compliquées, heu, à l'heure actuelle. Heu, est-ce que, heu, ils t'ont donné éventuellement, hem, un timing, heu, ou une date à laquelle, heu, il y aurait un recrutement et est-ce qu'on te fait participer finalement à cette, heu heu, au recrutement de la personne?
Mmh. Oui, et justement oui, c'est justement en fait, heu heu, c'est c'est vrai que c'est ça les posés positifs, mais parfois tu sais, tu es tellement, heu heu p heu, j un peu tu croules hein, un peu sous les <chuckles> les tâches parfois, que tu en oublies un peu les côtés, on va dire positifs. Mais oui, c'est vrai que, justement comme je te disais, le fait que je suis passé un poste, on va dire à responsabilité, bah, heu, en concordance avec mon chef, heu, lui en fait il effectue la 1re tâche de recrutement, donc où il va, heu, prendre un peu, heu, faire le le le le le classement de tous les profils qu'il reçoit, les les les 1ers entretiens pour déjà, lui, être sûr de prendre les meilleurs candidats et d'éliminer les mauvais, comment lui il le voit, et moi j'interviens du coup dans la 2e, heu, partie où je vais carrément, heu, faire les entretiens avec ces personnes là et être un peu dans le côté technique, administratif et à la fin, heu, il y a le côté vraiment, heu heu, direction, où là c'est carrément le directeur qui reçoit la personne pour vraiment, heu, avoir, heu, un peu ce côté critique. Pas du côté informatique, technique parce que ça nous on l'a on l'a fait passer, mais plutôt le côté un peu humain et cetera et voir un peu comment la personne, heu, si elle est en pour correspondre au poste quoi tu vois?
Mmh mh. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. D'accord. Oui. Oui. D'accord je comprends, et à l'heure actuelle il y a des candidats que tu as reçus et qui passent le la dernière étape?
Alors non, justement, pas encore et c'est ça, en fait, que je te disais qui va un peu se se s'accumuler. C'est qu'en plus en ce moment, en dehors du fait qu'on a quand même des, heu alors il y a pas de problème au sein de l'équipe mais au sein plutôt du de l'infrastructure et du système d'information. On a beaucoup de d'erreurs critiques et des choses qui font qu'on doit quand même intervenir, parfois faire, heu, 1 ou 2 heures supplémentaires. Surtout récemment mais, heu, ça devrait intervenir justement dans les semaines qui suivent. Parce que l'objectif c'est que ça se fasse avant la f la fermeture et en tout cas notre, heu, n n nos congés à nous qui sont, heu, pour les vacances, tu sais? La veille du, heu, hem, heu, de du réveillon. Voilà la veille des fêtes du réveillon et no ce qui est cool, c'est là que c'est l'avantage, déjà on travaille pas, on est vraiment, heu, tranquilles, mais du coup ça implique là un un rush au niveau de de de la charge de travail dans les prochaines semaines à venir.
Ah! Ah oui. Défaite. Oui. Et oui, j je je comprends que que vous êtes, heu, finalement un peu overbookés puisqu'il y a il y a plus d'activités, heu, au sein de la société, donc, heu, tu te retrouves finalement sur, vraiment sur les 2 rôles et et on rajoute à ça, heu, du coup l'entretien, heu, des personnes à recruter et que, heu, le temps, heu heu, est un peu limité, heu heu, dans votre travail, dans vos journées, en fait, pour vraiment se consacrer, heu, à la candidature des des des personnes, de les recevoir, c'est ça?
Mmh. Oui, non, mais clairement, c'est ça, en fait. On a c'est ça la difficulté que que que j'ai maintenant, c'est un peu réorganiser cette, heu, charge de travail, heu et d'avoir un peu cette difficulté. C'est comme si en fait, heu, j'avais, heu, plusieurs choses prioritaires, mais qu'ils avaient le même niveau de priorité. Donc je sais pas trop je sais par quoi commencer, mais en même temps, heu, c'est un peu comme si je faisais le truc, heu, à moitié, mais il faut vite que je change à l'autre tâche parce que ça commence à être plus important et cetera et donc c heu, je cette gestion du changement elle est un peu plus compliquée même, heu, dans ma vie, heu, personnelle. C'est-à-dire que, bah, ça ça m'embête aussi de et c'est justement c'est ce que je ne fais pas, je veux pas rent je ne veux pas rentrer dans ce cercle vicieux de se dire: «Bah allez, fais encore plus d'heures supplémentaires, heu, je vais travailler en dehors de mes plages et du coup, heu heu, en fait ça va pr en fait j'aurai je serai plus vraiment déconnecté donc ça va impacter ma vie personnelle.
Eh, oui. <laughs> Mmh. Eh oui. Oui j'entends, c c c'est vraiment problématique et à l'heure actuelle tu arrives à à couper en rentrant chez toi su de de de cette accumulation de responsabilités quand quand tu es à la maison?
Alors je dirais, heu heu, récemment, heu, plutôt, il y a quelques jours pas vraiment parce que c'était, ça a impacté carrément, en fait, il y avait carrément une interruption de service totale et donc là, heu, il restait plus qu'en fait, heu, en termes de responsabilité et ceux qui avaient la main sur les choses moi et 2 chefs, en gros et du coup, heu, là j'avais pas le choix que d'intervenir et ça m'est est arrivé, par exemple, heu, d'intervenir de de de de s'appeler le week-end alors que normalement on n'est pas payé pour ça. Bien évidemment, je sais qu'il y aura le côté financier, hein, on va être payé, on va déclarer des choses, hem, à des majorations et compagnie, c'est très bien, mais c'est surtout vraiment ce côté-là de me dire: «Mais OK l'argent, l'argent». Mais au bout d'un moment, il faut quand même, heu, séparer les choses et c'est vrai que là, j'ai quand même, heu, j'ai été déjà, heu, clair et net avec la direction et je leur ai dit: «Là, heu heu, voilà je je j'ai j'ai des choses, en parallèle, dans ma vie, je peux pas voilà, c'est clair et net» et du coup c'est vrai qu'on m'a laissé, heu, tranquille maintenant le week-end et je suis très content et je pense que c'est ouais c'est c'est quand même mieux mais et c'est vrai que ouais, en termes de routine ça a un peu perturbé, c'était une sorte de turbulence, quoi.
Ah oui. Ah oui! Heu oui. Oui. Oui. Bien sûr. Waouh, oui, non, mais j'entends que ça a dû être, heu, vraiment, heu, compliqué et je trouve que tu as super bien réagi en mettant tes limites auprès de la direction, heu, parce qu'il est important, heu, de de te couper, de se sentir bien à la maison et de pas, heu, rentrer, heu, le soir ou ou être en week-end d'avoir encore le stress du travail et heu et ça c'est génial. Est-ce que tu as pensé aussi à parler à la répartition du travail? Tu m'as dit que l'équipe était aujourd'hui, heu, hem, toute ton équipe, en fait, récupérait un peu le boulot que tu avais avant. Est-ce qu'il serait pas possible de de donner un peu plus aux autres pour que tu puisses te consacrer au recrutement qui est un peu plus urgent?
Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Oui, non, mais tu as raison, en fait, c'est ça qu'il faudrait que là que je je fasse dès, heu, dès dès demain, en fait, heu, de pour la semaine de se dire, heu: «Bon là, il faut qu'on qu'on f». Heu, en fait, le le l'objectif, c'est aussi d'éviter toutes les grosses réunions là qui durent des heures pour rien, heu, le le truc c'est de se prendre vraiment une 1/2 heure donc vraiment 30 minutes chrono et de se dire: «Voilà la situation actuelle, heu, voilà comment, combien on est, il faut qu'on se répartisse les tâches juste pour qu'on voit un peu, heu, chacun à respirer» et je pense que oui c'est c'est c'est c'est un peu le ça va être ça, heu, l'objectif actuellement parce que sinon, heu, ouais, heu, en termes de de mais mais c'est vrai que quand même le truc positif encore une fois c'est que c'est tu as un changement que qui est bien et bien et qui me plaît et heu, ben, ça demande, heu mais ça m'atteint pas quand même niveau stress, je suis pas vraiment stressé voilà.
<chuckles> Oui. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça c'est ça ça c'est vraiment top que ça t'atteigne pas et et j'ai vu que tu as réagi rapidement, heu, pour pouvoir mettre tes limites et ça c'est déjà super! Heu, je comprends totalement ce que tu traverses, je pense que c'est, heu, le temps que ça se réorganise, mais il est important que tu remettes les choses en place avec, heu heu, tes managers pour qu'ils puissent, heu, agir et heu, répartir ton travail.
Mmh. Mmh. Mmh. Ouais. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, heu, à toi pour l'aide et soutien. Là, je sais maintenant ce que je vais devoir faire et et un peu mettre en place. Déjà là, je me sens vraiment beaucoup mieux et heu, voilà j'apprécie, heu, bah, vraiment tes conseils.
Bah je suis contente que tu te sentes mieux et en tout cas, moi je crois en toi et je suis sûr que tu vas réussir à communiquer et heu, aller mieux.